Hı hı. Bazı insanlar, eee, kendini gösterme çabasında olduğu için diğer kişileri yok sayabiliyorlar. Eee, öyle bir durumda Eğer bununla böyle çok üst üste karşılaşırsan, mesela bir toplantıda, sen, e, işte, tam fikrini söyleyeceksin, ağzını açtın. Eee, o konuşmaya başladı ve toplantıyı yöneten kişi de bunu görmezden geldi. E, bu böyle üst üste mesela a iş yerinde çalışıyorsun, sürekli o kişi olacak ve yıllarca senin sözün kesilecek. Eee, hiç düşünmez misin? İ ee
Maalesef. Hı hı. Hı hı. <giggles> Çok kötü bir durum.